例えばその料金が、ね、あの、はず外れたりっていうか、あのキャンセルされたりっていうか払わなくていいですよって言われたりとか、他の物を持ってくる時もありますけど、そういう時もありますけど、なんか、食べたくなくなっちゃうじゃないですか？<chuckles>
はい。 ああ。 はい、ありますね。 はい。 はい。 でしょうね。
で、お腹空いたら食べたくなってもまた作るから時間かかるみたいな。
うーん、なるほど。はい。確かにまず嫌な経験でもう思いつくのはね、そういうケースですよね。その変なものが入っていた髪の毛とか、あと紙が入っているとか、なんか私もね、あのそういうの見たことあります。自分はそんなに私は気づく方じゃないと思うんですよ、きっと。ただ一緒に食事をしてた人がやっぱり凄くきづ気付く人で、その人が髪の毛が入ってるとか、あとこの紙が入ってるとかね、そういうことに凄い気付いて、お店の方にま、すぐ言って、かなり追及するような言い方したんですよ、その人はね。だもんで、お店の方が凄く恐縮して、やはり料金をなんか無料にしてくれたことありました。
うん。 そう。 あ、うん。 ええ。 ええ。 ああ。 ええ。